Eee, d aku tuh, m nggak pernah sih sebenernya jadi, eee, memang apa yang udah aku coba lakukan, itu aku teruskan aja karena itu, akhirnya tuh, tanggung jawab atas apa pun pilihan yang aku ambil kan jadi kayak, aku juga sempet ngerasa salah jurusan dulu di kampus tapi akhirnya aku coba selesaikan juga, jadi memang aku pribadi tuh tipe orang yang, mmm, menyelesaikan sih apa yang aku mulai.
Oke. Oke, berarti Kakak, ini tipe juga yang menyelesaikan apa yang Kakak, mulai sekalipun mungkin rasanya juga, eee, sulit, nyaman dan banyak banget, eee, rintangan yang harus dilalui gitu ya Kak. Aku paham sih Kak. Nah memang ya Kakak, itu juga enggak apa-apa kalau misalkan, harus menunggu sampai benar-benar siap ya, jadi kamu itu bisa ya, eee, tidak akan pernah mulai gitu loh, kadang-kadang karena kamu itu selalu memikirkan untuk, eee, nanti dulu deh nanti dulu malahan
Iya, betul. Bener. Oke.
banyak orang itu yang tidak pernah memulai karena nanti gitu ya. Tapi kamu boleh ya, memberi izin nih kepada diri kamu untuk belajar di tengah jalan. Jikalau pun kamu gagal atau berhenti, eee, itu berubah jadi bagian dari proses, bukan akhir dari cerita. Jadinya semuanya enggak apa-apa kamu itu cerna pelan-pelan ya tidak apa-apa ya, jika langkah kamu itu pertamanya, pelan-pelan, kecil gitu ya, te bahkan mungkin orang meremehkan ya, yang penting nih ya, kamu itu tetap bergerak walaupun 1%. Nah, karena sering kali ya kepercayaan diri itu datang setelah kita tuh berani mencoba, bukan sebelumnya gitu kan, nah wek
Wah. Iya, paham.